آآ، عندي مشكلة كبيرة يعني، كتير أوي بتسبب لي مشاكل، وبتسبب لي بقى مثلًا مشاكل جسديّة بقى، وبتأثر عنّ عليّا نفسيّاً، وحاجات كتيرة جدًا بتأثر عليها، وكتير أوي أنا مش بابقى فاهمها، فبالتالي ب محتاج أوي نصيحة فيها يعني، وأنا كتير أوي مش باعرف اسمع لجسمي، مش بافهم إشارات الجسم بيديها لي آآ، على مستوى اليومي والتمرين اليومي، فعشان افهم آآ آآ، و ده ب بيبقى الموضوع بالنسبة لي مش مُبهَم، فكتير أوي باتمرّن ب أو ما بقاش فاهم إيه الت أيه التمرين الأنسب ل ليّا النهاردة مثلًا، على حسب الحالة الجسدية اللي أنا فيها، على حسب الإشارات اللي الجسم بيدّيهاني، فبالاقي نفسي باعمل ت ال التمارين اللي باعملها كل يوم، ساعات بتبقى مُجهِدة جدًا بالنسبة لي، وساعات بتبقى ما باقدرش اكملها، وساعات بتبقى سهلة بالنسبة لي، فما بابقاش فاهم الفرق، فبالتالي لما باقصّر تمام إيه في التمرين، بسبب الإشارات الم اللي وصلة لي، اللي مش مفهومة، واقعُد الوم نفسي، واقول إن أنا ما مش مجتهد كفاية ومقصّر وحاجات زي كده، فآمم، عايز نصيحة، إزاي أقدر أتفهّم جسمي، وحالتة الطبيعية عاملة ازاي النهاردة، عشان كل يوم في التمرين أتمرّن التمرينة الأنسب ل ل لحالتي ال الجسديّة، وعشان ما احسش برضه ب بإن أنا م مش مهتم، ومش مقصّر؟
إمم. إمم. أكيد طبعًا، يعني أنا مهتِم، أو sorry أنا يعني متفهِّم حاجة زي كده جدًا، و ومتفهِّم قد إيه طبعًا أنتَ يعني عايِز تحسِّن فكرة ال routine التمارين بتاعك، وعايِز ت تشوف إن أنتَ يعني أفضل حاجة ليك، وتشوف إن أنتَ بتعمل اللي عليك في الموضوع ده، وبتحاول قدَر الإمكان إن أنت تحسِّنه يعني، من من وجهة نظرَك أو من منظورَك الشخصي. ولكن عايِز أعرف أكتر عن routine تمارينك أكتر، أو routine جسمك بشكل عام يعني، علشان برضه أبقى أقدَر أدِّي لك نصيحة في الموضوع ده.
بُص هو أنا باتمرَّن كل يوم ما عدا آآ، يوم الجمعة، تمام. ب طبعًا ب باتمرَّن تمارين بقى يعني حديد وكده، ال اللي هي ال على ال على الجسم كله، وباحب طبعًا يعني قبل التمرين أجري شوية طبعًا، و و و ي وأجري شوية، و وأركب ب واشت يعني وأشتغل شوية على العجلة برضه شوية قبليها، ربع ساعة وربع ساعة، وبعد كده بابدأ بالتدريج. فده ده بيبقى يوميًا بعد الشغل، طبعًا، بعد أمَّا بارجع من الشغل، آمم، باكُل، وبعد كده باقعد مثلًا ساعتين، بعد كده بانزِل التمرين، عشان برضه ال يكون الأكل اتهضَم برضه وفي طاقة، فبالتالي ده طبيعة التمرين بتاعتي.
إمم. طَب كويس. تمام. يعني هو فعلًا ممكن تكون فعلًا طريقة كويسة ت جدًا للتمرين، و وطريقة متوازنة نوعًا ما للتمرين، ولكن هل فكرت برضه إن رغم ممكن تكون أنت حاطط خطة معينة للتمرين وكده، وشايف إنها كويسة بالنسبة لك وكده، هل استعانت فيها بمدرب أو حاجة زي كده، بحيث إن أنت تتأكد إن لو فعلًا الخطة دي مناسبة ليك أو إن هي فعلًا آآ، هتوَصّلك للي أنت عايزه؟
آه. بُص هو بصراحة لأ يعني أ ت يعني هو أنا كنت عملت قبل ما أد ما أنزل الGym أبدأ في التمرين يعني، كنت عملت شوية أبحاث كده على النت وكده، فكنت م يعني فوصلت إلى الطريقة دي وإ يعني وكُ اللي أنا شايفه إن هُم كانوا بيقولوا لي إن هي بتجيب نتايج ممتازة ف في وقت سريع و وبتحسن الصحة وبتحسن المجهود وكل حاجة، يعني أنا كنت حاسن إن هو أنا ضام يعني اللي هو دامج ما بين حاجتين ال الgym والbody building اللي هو بناء العضلات وكده وفي نفس الوقت ال ال الfitness والسرعة وال وال والجري والصحة والكلام ده، فأنا يعني أنا عايز كده أنا عايز ابقى جسمي حلو وقوي و وفي نفس الوقت صحتي ك أحسن كتير، أ أنت زي ما أنت عارف في ناس كتير جدًا بيبقوا مثلًا آه، مبل ب مبلقين بقى وعاملين فورمة ضخمة وعضلات ك ت حلوة جدًا بس تلاقيه يجري يجري جريتين يقعُ ينهج ما يقدرش يجري، فاهمني؟ فأنا مش عايز ده، أنا عايز أنا عايز يبقى الإتنين، فاهمني؟
إمم. كويس. إمم. كوي اهم، مضبوط آه. إمم. طبعًا هو فكرة إن ده يحصل يعني، آآ، يعني أنا شايف إن أنت لو لو لو جيت تعمله بنفسك، طبعًا الموضوع مش هيكون بنفس النتيجة لو لو اللي بيحُط لَك ال الخطة دي هو حد متخصص، زي ما يكون مُدرِّب أو أو coach في ال في الجيم أو حاجة، آآ، لأن برضه كل خطة بت بتختلف على حسب الهدف اللي أنت عايزه في الموضوع اللي زي ده. فهل جربت إن أنت آآ، حتى إن إن إن يعن إن أنت تحدّد الهدف ده، فتغيَّر الخطة على أساسه؟
هو آه آآ، للأسف لأ، ما جرَّبتش، يعني ما جرَّبتش إن أنا أستعين بcoach قبل كده. هو فعلًا، آه، ممكن يكون أنا م يعني ما ينفعش أستمرّ فعلًا على التمرين ب لمد نفس التمرين لمُدة كبيرة فعلًا، وأكيد طبعًا أعتقد إن coach هيكون مثلًا فاهم الموضوع ده، وفاهم إيه التعديلات اللي باحسّها. بس اللي بيقلِّقني بقى حاجة من الموضوع ده، يعني اللي بيخلّيني قلقان إن وهاجس بقى في دماغي بيقول لي، يعني الcoach أكيد إن إحنا كل كلنا مختلفين عن بعض أو أجسامنا مختلفة عن بعض، فالcoach هيبقى أكيد برضه ممكن يتكرَّر معاه نفس المشكلة دي. وأكيد هييجي في يوم مثلًا، إشارات جسمي باعت لي إشارات أنا مش فاهمها، وأكيد الcoach مش هيبقى فاهمها، وأنا بس اللي مفروض أفهمها وأحسّها وأترجمها على أساس التمرين. فاهمني؟ فstill لسّه عندي نفس المشكلة، محتاج أشوف لها فعلًا حل. فاهم؟
إمم. إمم. صحيح. مضبو صحيح يعني، برضه فكرة إن غير خطّة التمرين وكده برضه فكرة ال التغذية، يعني برضه آآ، دي بيكون برضه ليها يعني شِق تاني خالص، وبتكون يعني آآ، الحقيقة مُكمل يعني لل لموضوع التمرين وكده، فهل فكرت برضه في في الموضوع ده؟
آه. هو أنت قاصدك يعني التغذية إحنا ممكن نتحكم في إشارة الجسم بالتغذية، بحيث إن إحنا ن نعالج الإشارات دي دايمًا بالتغذية، فدايمًا يبقى ع يعني على دي على الحالة إستعدادية مم يعني مثالية في كل قبل كل تمرينة؟
يعني آه، هو فكرة برضه إن إن أنت الوجبات اللي أنت بتاكلها في يومك برضه، إنها تكون مناسبة لبرضه نوعية التمارين اللي أنت بتتمرنها وكده، فهل فكرت في الموضوع ده؟
لأ والله برضه ما فكرتش أنا نفس السيستم اللي كنت ماشي عليه قبل التمرين هو هو اللي أنا ماشي عليه دلوقتي. ما فكرتش في الحاجة يعني في الموضوع ده خالص فعلًا بصراحة.
إمم. طب بتبقي شايف إن أنت ال التمرين اللي أنت كنت بتعمله أو ال الروتين اللي أنت بتكون حاطّه لنفسك هل شايف إن أنت بعد وقت معين من اللي أنت عملته أو بعد ما وقت ما أنت ما التزمت بيه بفترة معينة، هل شايف إنه هو يعني آآ، شكِّل جزء كبير من التحسّن، والّا شايف إن هو يعني ما حسيتش بتحسّن ملحوظ بسببه؟
لأ، برضه بصراحة لأ، يعني حاسس إن أنا فعلًا ما ما وصلتش لتحسّن يعني للدرجة اللي اللي أنا باتعب عليها دي كلّها، بأ يعني آه، في شوية تحسّن، حاسس إن أنا أحسن، طبعًا أكيد كل ده مش على الفاضي، بس حاسس إن التحسّن نفسه بطيء يعني فاهم؟ حاسس إن في حاجة غلط فعلًا يعني، فأنت عندك حق.
إمم. صحيح، يعني أنا مُتفهِّم طبعًا حاجة زي كده جدًا، و ومُتفهِّم قد إيه طبعًا أنت يعني جرَّبت أكتر من حاجة و وحاولت أكتر من طريقة، ودي حاجة مهمة جدًا إن أنت ب يعني فكرة المحاولة برضه ده جزء مهم جدًا، و وجزء طبعًا هيساعدك إن هو هيدّي لك معلومات فيما بعد، إن أنت و وخبرات في الموضوع ده، إن أنت يبقى عندك قدر كبير في ال كمعلومات في الموضوع ده، ودي حاجة مهمة جدًا. ولكن أنا برضه ممكن أقول لك على أكتر من حاجة ممكن تساعدك في الموضوع ده، وهي فكرة إن أنت آآ، إن أنت لمّا جيت اتكلمت في الموضوع ده، حدَّدت أكتر من هدف، يعني م م مش هدف واحد في الموضوع ده. فدي حاجة ممكن برضه أكيد، يعني تكون سبب تشتيت ليك في الموضوع ده شوية، و وممكن ما توصَّلكش لهدف معيَّن لو أنت بتفكِّر في أكتر من هدف. فالصح، أنا شايف إن أنت ممكن ت تحدِّد هدف معيَّن في الموضوع ده، وآآ، تبتدي إن أنت آآ، تتابع مع مدرِّب أو حاجة زي كده، علشان برضه يكون آآ، مركِّز معاك، أو زي ما بيقولوا كده، آآ، بيدّي لك تعليمات وخطوات عمليّة إن أنت توصل للهدف اللي أنت عايزه. لأن هو برضه أكيد عنده ال العلم الكافي في الموضوع ده، وهو آآ، الموضوع مش جديد عليه، فهو أكيد هي هيرشِدك بالشكل ال السليم، و ويعني هيوصّلك لل للحاجة ال اللي أنت محتاجها في ال في الموضوع ده. وده أنا شايف إنه هيفرِق معاك كتير جدًا، وهيقلِّل فترة إن أنت آآ، توصل للهدف اللي أنت عايزه، على عكس ما أنت ت تجرِّب بنفسك حاجات جديدة، لأن أنت هتاخد وقت طويل عُقبال ما ت تلاقي حاجة فعلًا ممكن توصِّلك للهدف ده، و وتلاقي إن هي فعلًا آآ، مناسبة ليك جدًا. فأنا شايف إن ده ممكن يقصِّر مدة ال ال اللي أنت ت توصل للهدف ده، أو يقصِّر ال الطريق زي ما بيقولوا وكده. فأنا شايف إن دي حاجة كويسة، والّا أنت شايف إيه؟
إمم. إمم. يا ريت. آه. إمم. آه. والله يعني أنتَ أَشرت لنقطة مهمة جدًا فعلًا أنا ماكنتش واخد بالي منها، واضح فعلًا إن إن أنا زي زي ما بيقولوا كده صاحب بالين كداب، اللي هو مش هينفع أقدر أجمع مش هينفع لو عايز أوصل مثلًا لجسم رياضي كويس، وفي نفس الوقت الFitness مش هينفع أدمج التمرينين في بعض لازم أركز فعلًا على خطوة بخطوة ولازم أخ أركز على هدف كل هدف لوحده، و ولما أوصل له أركز على الهدف اللي بعديه، ففعلًا لازم في الأول فعلًا أ أ أر أركز على التمرين ال العضلي الأول لأن ده اللي بي ه هيفضل ده اللي بياخد وقت كبير، وده اللي فعلًا آآ بياخد مجهود أكبر، وبعد ما أخلص المجهود العضلي يبقى طبعًا ده مع مع بعد مع الإشتراك مع trainer زي ما أنتَ وضحت لي، وبعد ما أخلص طبعًا أوصل للshape المعين أو الفورمة اللي أنا عايزها هيبقى بالنسبة لي مثلًا تمارين ال الbody building حاجات روتينية ثابتة أوزان ثابتة، فأتمرنها ما فيش حاجة مجهود زيادة، فبالتالي أقدر فعلًا أعمل نقلة للfitness وال فده اللي هيحسِّن فعلًا مني وهيخلي برضه في مرونة شوية وفي صحة وفي يعني ت يعني آآ وفعلًا ابقي ساعتها قدرت أوصل لهدفي، وأبقى عندي توازن ما بين الإتنين، فأنا والله مش عارف أقول لَك إيه يعني أنتَ عندك حق في كل كلمة قُلتها، فباشكرك جدًا، جدًا على التوضيح والتعديل و على كل نصيحة قُلتها لي أنا هاخدها والتزم بيها، أنا باشكرك جدًا، جدًا والله.
إمم. صح. مضبوط. صحيح. مضبوط. بالضبط.